Kenapa, Kakak, mmm, menjadi hal sebuah rutinitas untuk ke situ sebu 2 bulan sekali kayak gitu, ke sana?
Oke, karena mungkin, eee, lingkungan pertemananku yang cukup luas. <chuckles> Nah, saya biasa, eee, menyi me mencoba merangkum teman-teman yang ada di daerah yang dekat situ untuk bertemu bersama di tempat yang sama, gitu. Nah, makanya jadikan kita bisa e jaga koneksi dengan teman-teman kita, walaupun berjauhan dan kita juga bisa mengetahui nih tempat-tempat kafe unik untuk melepas penat kita.
Mhm. Oh. Oke, hmm. Mmm, tap aku kira karena ini, karena tempatnya, suasananya enak gitu. Jadi, kayak, ya udah jadi sebuah kayak, apa ya, base camp gitulah buat s Kakak sama teman-teman Kakak, gitu.
Iya. Sebenarnya kalau untuk base camp karena kita orang-orangnya suka mencoba hal baru, mungkin tidak ada base camp yang pasti, tapi bagi kita, sekali kita mencoba dan cocok, kita akan datangi tempat itu untuk, eee, waktu ke depan.
Hmm. Mhm. Hmm. Oh, gitu. Berarti Kakak tuh emang suka dengan hal-hal baru ya, tidak bi nggak suka yang kayak nyaman, zona nyaman, kayak gitu ya, yang ya udah di situ, di situ aja, oke. Terus ada nggak, Kak, tips kayak lagi low budget nih, untuk kayak merelaksasi diri untuk atau melepas penat, atau kayak lagi di apartemen Kakak, atau di rumah, atau di kosan gitu, yang bisa dilakuin di rumah atau di kosan atau di apartemen, gitu?
Betul. <chuckles> Betul.